Oh, tahu tahu. Nah, itu juga tuh. Cuman sekarang dia kayaknya lagi enggak banyak film ya. Jadi, eee, namanya enggak begitu populer. Tapi aku rasa sekali dia main, mmm, langsung, melejit banget Kak, aku jamin gitu. <chuckles>
<chuckles> Mhm, mmm. Pasti bagus terus ya, film-filmnya ya?
Mhm, benar benar benar dan gak main-main gitu loh, Kak. Jadi dia kayak bener-bener mementingkan kualitas filmnya gitu loh daripada asal terima tawaran, gitu.
Bener bener. Nah, kalau menurut kamu kan kadang-kadang kalau misalnya jumlah durasi atau episode dari Korea itu kan kayak cuman dikit ya, kayak cuman belasan gitu kan, kadang-kadang malah cuman 8 gitu kan, dua belas, enam belas gitu. Itu sebenarnya tuh pengaruh gak sih sama selera orang Indonesia, kenapa lebih senang nonton film Korea gitu daripada nonton sinetron yang bisa sampai ribuan episode gitu?
Mhm. <laughs> Benar.